لأن هي دي فكرة الفيلم عامةً، يعني الفيلم معمول عشان أنت تقضّي ساعتين آآ برّا كده ت تغيّر مودك تغيّر تبقى طبعًا، طبعًا، لأ، لأ، لأ، نتسلى بس مش أكتر يعني، آه.
حلو جدًا، حلو. آه، آه، بالضبط طبعًا، آه، آه، أيوه. آه، أنت مش ناقد سينيمائي طبعًا في الآخر يعني، أنت مش آه، آه، مش هتبقى طبعًا مش هتُثقل على نفسك بفكرة إن أنا لازم أفهم الحاجة آآ كلّها بال بالمنظر دوّة يعني.
آه، آه. طبعًا. صحيح، صحيح.
لكن أنت متفقين على فكرة ال ال الأفلام مثلًا اللي هي فكرة معيّنة، آآ حاجة بتستمتعوا كلّكم بيها، طيب أنتم دلوقتي لو آه، لو مثلًا يعني جيتوا يالّا النهارده أنت ك كان رأيك تتفرج على فيلم، وحد تاني ليه رأي يتفرج على فيلم تاني، تمام؟ أنت قُلت لي أنتم 3 مع بعض.
أيوه. آه. آه. أيوه.
إزاي بقى بتختاروا الفيلم الfinal اللي أنتم هتتفرجوا عليه؟